Exatamente, exatamente. Eh, e agora eu tô curioso, inclusive tem um carro de <chuckles> polícia passando aqui na rua, será que foi hoje? <laughs> Aqueles, né. É hã, enfim. A fofoca, a fofoca, a fofoca. Ao vivo. É, então, eu eu também acho que é a câmera, mas eu acho que a gente precisaria ter também um alguma coisa que conseguisse trancar lá, né, porque
Eita, s é, fofocas. <laughs> Fofoca ao vivo. <chuckles> Hã. É importante.
é importante, né, mesmo que: "Ai, a porta de vidro a pessoa pode chutar, pode quebrar e tal", né, é um rolê grande pra você conseguir fazer isso, né.
É um rolê. É.
É. E aí eu eu fiquei pensando agora, assim, também, né.
Hã.
Como que a eles tiveram oportunidade de entrar aqui se eles quisessem, né.
Pois é. Eu por que que não entrou? Tinha gente aí?
Então, tem. Então, a gente não sabe, porque não tem datas, não tem hora, não tem nada, né. Mas final de semana sempre tem gente em casa. Tem eu e o Rafael. Dia de semana, também tem tem o Tiago que trabalha home office, tá sempre em casa, mas assim, muitas vezes ele tá trancado no quarto, né. Eh, eu não sei como que eles saberiam disso, né.
De casa.
Sei, agora eu tô pensativo sobre isso, porque também vai
Pois é. Mas o que que te preocupa?
Não, eu tô pensando assim, se já entraram, pode alguém pode voltar, né.

Perfeito.
E, só que a nossa, ela vai ter ela é um pouco ela é um pouco melhor, porque ela ente ela tá ela é da Google, integrada com a Google e tal. Hã, e aí, enfim vai ser me vai ser um pouco melhor. Vai ter câmera e tal. Eu não sei se a de lá de baixo tem câmera. Não sei. Só sei que dá pra gente ver pelo aplicativo, dá pra liberar pelo aplicativo também. Ótimo. Só que aí, hã, a gente tá pensando também em comprar câmeras pra colocar nesses 2 pontos, né, que eu acho que vai ser interessante. E só que que que acontece? A gente agora tá com um dilema: como que a gente faz pra colocar uma fechadura lá na porta de vidro?
Hã. Certo. É interessante, não é? Hã. Qual?
Porque ela é totalmente diferente, né. Ela, tipo assim, ela é uma por é um vidrão, com um negócio em volta, tipo, não sei como que a gen
Ah. Que ela tem uma trava provavelmente, né?
Ela tem uma trava que não tá funcionando, praticamente, né, mas a gente precisaria colocar uma fechadura lá também, porque lá não tá trancando, né. Não, nã não precisaria nem nem ser essa supereletrônica e tal, mas precisava fazer isso.
Aham. É, e Mas algo mais seguro também, né. Porque também não adianta botar um um trocinho assim que a pessoa que entende lá de invadir casa vai vai chegar e vai quebrar e vai entrar, né?
Exatamente. Então, exatamente, exatamente. É isso que eu tô pen que eu tô que eu tô pensando, porque, eh, eu j já não acho que seja algo tão tão seguro, assim, né, a porta de vidro, porque, dá um chute ali: quebradeira, né. Se a pessoa quiser entrar, ela entra de qualquer jeito, né?
Uma porta de vidro, é. Ela entra. Tudo bem, vai fazer muito barulho, né, mas chama atenção. Mas mesmo assim, né?
É. Exato. Ma mas ela entraria, né. Então, assim, eh, agora a gente tá tentando pensar nesses me métodos aí pra ver o que que resolve. Porque, assim, o que eu também acho; o portãozinho lá do daqui da lateral, né, o portãozinho aqui, lá da lateral, também a gente pode colocar alguma coisa pra abrir esse portãozinho da lateral
Hã. Hã. Sim.
né. Trancado, um cadeado, com chave, enfim. Porque tá tá muito a muito fácil das pessoas entrarem. Então acho
Sim. Eu acho que botando uma câmera, isso eu acho que já dá uma uma segurada boa. Você não acha, não? De segurança? Porque a pessoa fala assim: “Como é que eu vou botar meu rosto aqui, né?” Tudo bem que ele pode b a pessoa pode botar uma máscara, né, mas, assim, eh, sei lá. Eu acho que dá uma s por exemplo, nessa coisa de vidro aí, de repente
Uhum. Uma câmera, né?
uma câmera já aju já dá uma inibida, pelo menos, né. Porque pensa, esse pessoal que entrou aí embaixo, não tem câmera, não tem nada, nada acontece. Como é que você vai provar alguma coisa?
Uhum.